あ、やっぱりね、あの、集中してると山ってありますよね、こう波とかね。うーん、うん。
<laughs> はい、 はい。 あの、急に自分が疲れてることに気づきまして、で、3時、4時ぐらいに、あの、コーヒーを飲もうかなって思うんですけど、こう、あの、あ、夜寝る前とかにコーヒーを飲むと寝れなくなってしまうのではい、あの、なるべく6時、8時以降には飲まないようにはしておこうって思ってるんですけど。 あ、そうですね。どうしても、そのその4時5時がちょっと疲れて、で、もう、お昼夜ご飯食べて一回切り替えようと思うんですけど、そのタイミングでコーヒーを摂ったら多分寝れなくなっちゃうので <laughs>
うん。ええ。 うん。 あ、うんうん。どうですか？うん。 うんうん。 あ、なるほど、うんうん、決めてらっしゃいますね。うん。 うん。 うんうん。 ああ、ジレンマですね。うーん。
はい。最後の最後のひと仕事をしたい時は、たまにカフェインを摂るんですけど、どうしても次の朝疲れてるこあ、脳みそが疲れてるのを感じるんですよね、<chuckles> 起きる瞬間に。<chuckles> はい。
うん。 わかりますか？うーん。あ、なるほど、うーん。 あ、ね。うーん、こう
はい。ちょっと難しいジレンマそうですね、おっしゃる通りなんですけど、ジレンマだなっていうのが。<chuckles> うん、はい。
うーん、ね。なんかここはコーヒーうん、コーヒーで一服したい、コーヒーでもうひと頑張り、うん、も、したい、そのね、なんか、こう、なんとなく、こう、頼ってる部分と、でも時間はもうそれは許してくれないとかね。なんか、こう、ありますよね。でも、ね、一生懸命うん、なんか、こう、効率よく、ちょっとでもね、こう、片付けたいとか、うん、こう、ね、多分そういう気持ちがたくさんおありだからね、あの、ん、じゃないかなってお聞きしていて思うんですけど。でも、どうですか、こう、休憩はちゃんと朝に1回とかお昼に1回とか、割とちゃんと取られていますか？
はい。 はい。 はい。<laughs> そうですね。 <chuckles>

そうですね。あの、脳みそを使わない瞬間みたいなのを、どうしても必要になってくるんで、ただ、その時間がどうしても多く、伸び伸びてしまうんすよ。<chuckles> はい。 そうです、先延ばしですね。で、なんかストレスをあまり感じないようにしようってゆう風にも思ってるので
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 あ、あ、ちょっと先の、やっぱり先延ばしですね、うんうんうんうん。 ん。 うん。 ええええ。
そそれも、わがままなんですかね、ジレンマ <laughs> なんですけど。<laughs>
いや、いや、でもやっぱり、うん、こう、やらなくてはいけないことが目の前に、こう、いくつもあって、ね、しかも、こう、時間が決まっていて、期日がもうここまでっていうと、やっぱりね、ほんとに、そうやって自分ご自分追い込んでしまうってゆうのは、ま、ある意味自然な、うんうん、こう、ね、ん、ま、流れと言いますか、そうゆうものだとも思いますし、ただね、やっぱりこう、所々で、「いや、今、休む時間がもったいない」と思っても、ね、そこでちょっとだけ休んであげるっていうのも、意外とね、うんうん、後々、じゃあ、この、うん、こうエネルギーがこう蓄えられて、ね、逆に逆にこう、キャッチアップできる、うん、一旦休んでも、なんかこう、後でキャッチアップして、いい成果が出たりするかもしれないですしね。うんうん。うん。
はい。 うんうん。 うん。 なるほはい。 はい。 はい。 ね。 はい。 はい。 そうですね、元気がある時に進むってゆうのは、多分ありますね。め それ、そう、その、座学っぽいセオリーだったりとかってゆうのは、結構インプットってゆうか、学ぶこともあって、出力しなきゃいけないこともあるので、結構それは、ほかの3つのプロジェクトとはちょっと違う脳みその、使い方をするんですよね。なので、なんか、うーん、すでも、すごい面白いのが、私、そんなにその、建築なので、結構コンピューターの前か模型の前に、ずっと座ってるんですけど、うん、<laughs> はい、あのすごいお腹が空くんですよね。はい。
ね。確かに、わかります。うん、でもうん、ね。ん。 うん。 ええええ。 うんうん。 ああ。 あ、うーん。 うん。うん。 うん。 ああ、そうなんです、うんうん。 あ、 集中していらっしゃるってことですよ、これは、うーん。
そうなんそうだと信じたいです。<laughs>
うん。いや、いや、頭使うだけで、ほんとにお腹も空きますよね。うんうん。
ほわ。 はい、すごいなんか、疲れをか動いてないのに疲れを感じて

いや。
ん、で常にあのなんか <chuckles> 何かをも欲してるなんかい状況がなんか続きますね、よくね、はい。
うん。 ああ。うんうん。 あ、それはね、ほんとに、うーん、なんかこう一生懸命集中して頭使うと、ほんとにお腹も空きますし、動いてないからお腹空かないってわけじゃないと思うので、うんうん。うん、うん、うん。ね。うーん、だから、ん、とにその集中で多分いろんなことを進めていらっしゃるんだろうなっていう感じはね、すごく、うん、あの、受けますけど、でもね、所々でほんのね、こう、長いブレイクじゃなくても、ね、こう少しずつ取れるといいですよね。またこう走って、あたちょっと休んでみたいなことの繰り返しで、ね、うんうん、上手く期日までにこうゴールインできるといんですけれども、ね。あん、うん。
あんまり、<chuckles> よかったです。はい、私だけじゃないです。<chuckles> はい。 はい。 はい。 そうですね。 はい。ちょっとあと1週間頑張りどころかなと思うので。
ね。そうですね、うんうん。早めのコーヒーで、はい、乗り切ってくださいね。うーん。いいえ、はい。
はい。<chuckles> もうちょっと、 <laughs> はい、わかりまありがとうございます。聞いてくださっはい、ありがとました。

ああの、すみません、聞いて欲しいんですけども、いつもちょっと疲れが出ていて、集中ができなくてですね、あの、仕事だったり勉強が、効率がすごく落ちているなっていう風にすごく感じるんですよ。
へ、えん。 ええ。 あ、そうなんですか。あの、ここ最近ですか？それともしばらくそういった状態に
ほ、わい。 そうですね、ここ最近か、先週、先々週くらいから続いていて、で、正直その、提出とゆうか、あの、あれですね、うーん、なんていうんですかね、プロジェクトみたいなのが、あと、もう1週間続くので、はい。あの、す3週間ぐらい、結構、<chuckles> あの、いろいろと疲れたまま、はい、何かいろいろ、仕事と勉強が続いている感じなんですよ。
うんうん。 ええ。うん。 え、ん。 あ。うん。 あ、じゃあ、なんとなく、こう、ご自身の容量からすると、いん、ま、ちょっといっぱいとゆう感じなんですね。何かプロジェクトも抱えていらっしゃるということですけれども、やっぱりその作業量だとか、こう、そこに、うん、あの、ん、こう、使わ費やされる時間っていうのが長いんですか？
はい。 そう、うん、はい。 ま。 はい。 そうですね、じ長時間とゆうよりかは、その、プロジェクトってゆうのが4つぐらいに分かれていて、で、そう、各々使うう、頭の使い方とゆうか、それが結構違うんですよね。それで行ったり来たりをしてるってゆうのもすごく疲れるんし、その、切り替えが、よく、頻繁に起こるので、今、自分何やっているのか、急にわからなくなってしまったり、するのではい。
うん。 うん。 うんうん。 うーん。 あああ、ううーん。あ、その4つってゆうのは、全く違う内容のものですか？
はい。 そうですね、4つ中3つってゆうのがあ、建築の、あの、プロジェクトなんですけども、はい。えっと、設計とその模型づくりみたいなのがありまして、はい、それが4つ中の3つがその、あの、設計か模型かってゆう感じで、で、その、1つ最後の1つが、けあの、なんて言うんですかね、建築の歴史だったりとかセオリーとかを、あの、学んだりとかをするものなので、結構、座学っぽい感じうの、はい、ものですね。で、すべて、あの、すべそうですね、提出物とゆうか、なんらか、掲示しなきゃいけないい、ですよ。
え。 ああ、そうですか、うん。 あ、なるほど、うんうん。 うん。うん、うん。 ええ。うん。 うんうん。あ、なるほど、うん。 うん。 うん。 うん、うーん。あ、これは、うん、こう、やっぱり、納期とか、提出日の期限とか、ああいうのがちゃんと明確にあるん
なのではい。 そうですね。 納期納期と提出物がありますね、そうですね。
あ。